はい。えっと、旅先で思いがけない出会いをされた経験はありますか？
はい、うん。うん。 あ、ありますあります。あの、うん、あの、ちょっとオーストラリアの話になるんですけど、あのオーストラリア行って学生だったんですね。で、ちょっとあの、大学初め行ったところが合わなくて、で、次の大学ちょっと決めようかなと思って、あの、移転先ですね、移転先の大学を。で、ちょっとオーストラリアいろんなとこを旅してみたんですね。で、そのああ、<chuckles> ま、そん時はね。その時はちょっと、あの、大変でしたけど、あの、ビザの関係とかで、あのほら、あのスチューデントビザだったんだけど、学校辞めてからそうささがは、探し始めたんで、だから1回あの、ツアーリストビザに取っ換えたんですね。
あ、そうですか。ええええ。 はい。 はい。ええ。 はい。ああ。 ええええ。 はい。 はい、おお、いいですね。はい。 どはい。はい。あ、そうでしたか。<laughs> ええ。 はい。 はい。ああ。 あ、そうだったんですね。ええええ、はい。
ん、で、そういう状況でちょっと探してたんですけど、で、あの、いパースっていうオーストラリアのひ一番左側
はい。 ええ。 はい。
の都市があるんですけど、そこの大学に行ったんですね、まず。うん。で、そこでちょっとお会いした日本人の方がいたんですね。で、その時は別になんともなくて、普通にお話しして「あ、じゃあね」みたいな感じだったんですけど、それから1年後じゃないか、それから半年後ぐらいに、で、私はあの、いろんな大学探しているうちに、あの、シドニーのちょっと近くのウーロンゴン大学っていう、のがあって、そこの大学に決めたんですね。で、そこの大学行き始めて、でしばらくしたら、そのパースから来た人と会ったんですね。
はい、ありますね。 ああ、そうですか。ええええ。 はい。はい。 <chuckles> はい。 はい。 はい。 ええ。 はい。 はい。 はい。 はい。 ええええ。 はい。 はい、はい。あ、そうなんですね。おお。すごいですね。偶然。はい。
うん、なぜかわからないんですけど。うん。で、私そん時あの大学行きながら、ちょっとあの、宿舎はあの、バックパッカーだったんで。
はい。
うん。で、そこそこに、その人も、いきあの、泊まった、みたいな。
ああ。ええ。 あ、そうなんですか。ええ。はい。
うん。はいはい。で、一緒にご飯食べて、みたいな。で、次の日その人は、もう、なんか、シドニー行くみたいな話だったんでうん、で、行ったんですけど、いやそう、で、いや、こんなね、あの、まあ、あの、オーストラリアの左と右の端っていうのは、日本のなんか3倍4倍ぐらいの長さがあるんでうん、だから、そういうところで出会えたっていうのは、あ、不思議な出会いだったなっていう風に
はい。 うーん。ええええ。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 はい。 ああ、そうですね。
うん、思います。
ええ、すごいですね。おお、面白い。そういう経験はい。あ、でもそうですよね。なるほど。あ、でも、私も似たような経験があって。<laughs> あ、はい。えっと、私はカナダなんですけど、<clears throat> ま、あの、カナダに住んでまして。で、その時は、そうですね、私も学生ではい。で、あの、まあ、すこれは何ですかね、ぐ偶然だと思うんですけど、まあ、あの、ま、カナダの学校に行ってたんですね。はい、あの、学校に行っていて、で、あの、まあ、クラスメイトになった子と、まあ、そうですね、一緒に勉強していたんですけど。卒業して、私インターンが終わった後に、あの、ひたい1人旅にちょっと出たんですね。で、あの、まあ、バンクーバー島に、あの、すごく、何て言うんですかね、あの、まあ、ササーフィンが有名な街なんですけど、まあ、あの、時期によると、何て言うんですかね、クジラとかイルカとかが見すはい、もう、先端のところがあるんですけど、そこに、なんか、行きたくて。ていうのが、もう、けええとですね、これは私、あの、一番最初は ESL 時代なんですけど、ESL に行ってた時に、なんか、あの、学校の一環で、街頭インタビューがあったんですね。で、そこで、なんか現地の人に、あの、カナダのお勧めの場所を聞きましょうみたいな、そういうイベントがあって。で、あの、もう、全然知らない、ん、何て言うんですか、そこら辺に歩いている人たちに、街頭インタビューをするんですよ。そういうような企画があって。で、あの、聞いた時に、私の聞いた中の、ええとですね、7割は、その場所をお勧めされて。でそうなんですよ。で、私もいつか行ってみたいなと思ってたんですけど、まあ、いろいろ勉強が忙しくて、で、私も大学に行く予定だったので、で、あの、ESL 終わって、で、大学に入って結構、まあ、勉強忙しかったので、で、まあ、勉強して、その後に、まあ、インターンがあったんですね。で、あの、そうですね、で、そこで、あの、まあ、クラスメイトになった人がいて。はい。で、まあ、そこまでは仲良くないんですけど、で、まあ、一応クラスメイトだったんですよね。で、あの、インターンも全然、ばあの、別々で。で、その、バンクーバー島を私が1人で旅してた時にはい、あの、たまたまだと思うんですけどはい。私が滞在、その、してたところの、あのに、いたんですよ。その子が。で、すごくびっくりして。あ、もう、全然何の計画もないですし、そこからはもう、インターンの時は全然連絡も、そこまで仲良くなかったんで、連絡も取ってないんですけど。いたんです。あれ？みたいな。そうなんです、あれ？みたいな。<laughs>
そう。うん、ね。うん、ちょっとそう、思いがけない出会いでした。 うん。 あります？あ、ほんとに。聞かせてくださいな。是非。 ほうほう。 うん。 はい。うん。 はい。 うん。うん。 うん。はい。 うん。 はい。 あ、はい。 うん。 はい。 うん、あ。 うんうん。 うん。 うん。 <laughs> はい。 はい。 うん。 はい。 はいはい。 うん。うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 つるんだ。ああ。はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 はあ、間違いないと。うん。 うん。 すうの。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 あ、はいはい。 うん。 うん。 うん。 うん。うん。 うん。 うん。 いた。<laughs> うん。うん。 うん。 うん。あ。うん。どっちがこいうん。 どっちどっちもびっくりしてた。<laughs>
いや、お互いお互い、すごいびっくりしちゃって、「え、何やってるの？」みたいな感じで。<laughs> そうなんですそうなんです。そうなんですね。はい。あ、ねね、言いたかったんですけどね。<laughs> びっくり！みたいな。そうなんですよ。なんか、彼女も、なんか、ふらっとひとと1人旅を、なんか、うん、する計画をしてたみたいで。やっぱりインターン終わってからですね。みんな、なんか旅に出るのか知らないんすけど。それで、おんなじ場所でそうなんですよ、それで結構盛り上がって、一緒に、その、まあ、小さい町なんですけど、一緒に旅しました。で、そうですね、あの、鯨の、なんか、ホエールウォッチングとかをしたりとか、結構楽しかったです。うん。そうなんです。そうなんですよ。ほんとに。そう。<laughs> そう、そうなんで
うん。 ああ、なるほどね。うーん。言わなかった。「ああ、狭いね」って。<laughs> せうん、せか世界って狭いねって。うん。ね。<chuckles> うん。 うん。 うんうん。 終わってから？うん。 ん、そうなんだ。そのうん。 うん。 うん。 うんうん、ううん。 で？ ああ、ね、びっくりするね。そんなとこね。 ね、そ、ほんと、色んなことがそう、色んなことが重なんないとね、出会えないけど、重なる時ってあるんですよね、ほんといっぺんにね。
出会えないけどそうなんですよ、すごい面白くて。だから、なんか、も、せっかく、なんかなんかの縁だねってなって、で、あの、そこの町旅して、で、お互い1人なので、「え、次どこ行くの」って、その、バンクーバー島で、まあ、有名な、あの、街が3つぐらいあるんですけど。そう、それで、「そこ回るんだ」っつって、「じゃあ、私も」つって、一緒に回ってました、ずっと。そう。<laughs> そう。はい。楽しかったです。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 え、いって？ まあね、ひとりよりね、あの、なんか、知ってる人と回った方がね、色んなとこ行けるからね。夜もで出歩けるしね。
そうなんですよ。そう、でも、それがきっかけで、その、何て言うんですか、あの、まあ、学生時代の時は、そこまでそんなに、何て言うんですか、まあ、あの、クラスで会いますけど、ただ、そこまで仲いいっていう人ではなかったんですけど、もう、それがきっかけですごく仲良くなって、今も連絡取り合ってるんですけど。そうなんですよ。すごく、なんか、よ良かったです、あのきっかけ、と思って。なんか
うん。 うん。 うん。 うん。 仲良しなった。あら、いいね。 うーん。 ああ、ね、あ、ほんとに大切にした方がいいですよね。
はい。そうですね、はい。もう、大切にしたいと思います。そうですね、あと、まええ。はい。
なんか、またあるかも。うん。あうん。あとは、ああ、あと、出会い出会いですか。ちょっと、あの、<chuckles> ありますけど、こんな話でうん。あの
はい。 あります？あ、私もありますよ。<laughs> 今、思い思い出した。ありました。<laughs> ありますあります、みたいな。<laughs> はい。はい。うん、どうぞ。どうぞお願いいたします。
あります。もう、でも <laughs> そういえば <laughs> たくさん出てくるんで。あ、どどうします？私の方であ あの、最近ですね、あの、昔、オーストラリア時代に知り合った方の、息子さんが
はい。 はい。 ええええ。
あの、私の福岡に来たんで。ちょっとあの、連れ出して、ちょっといろんなとこ、二人でドライブ行ったっていうのはありますね。もともとうん、そのお母さんと知り合いで。あの、オーストラリアで会って、それでちょっとはい、あの、一緒に一緒にいたグループだったんで。あの、いろんなことした。うん。で、それで、あ、もうその人は、あの、ドイツ行って結婚されたんですね。なんか、オーストラリア時代に、ドイツの旦那さんと会って。
はい。 はい。 ああ、素敵ですね。 ええええ。 はい。 はい。 うん。 ええええ。ああ、なるほど。 はい。 ああ。 はい。 ああ、素敵ですね。はい。ええ。
うん、でうん。で、それからずっと、やり取りしてたんですけど。で、まあ、あの、息子さん、毎年毎年、こう、クリスマスにカードを送ってきてくれて。その成長、もう、ち赤ちゃん時から見てたんで。<chuckles> うん、それうん、そう。それで、息子さんがちょっと、福岡来るちゅうんで「ちょっと相手してくれない？」ちゅって、ちょっと2日、うん、相手しました。うん。
はい。 はい。 はい。へえ。ああ、いいですね。いや、なんかいいですね、はい。 はい。 はい。ああ、すごくいいですね。ああ、なるほど。あ、いいですね、そういうなんかね、出会いって大事。うん、続きますね。そうですね。分かります。そうですね。ええ、はい。
そう、とえば、うん、そんなこともありました。<laughs> うん、なんか、そうそう、思いがけなく、なんか続くんですよね。 うん、うん。そう。で、ちょっとこの人うん、そう。で、この人ちょっと、毎年毎年ほんとに、あの、忘れた、もう忘れてたのに、なんかクリスマスカードも送ってくれるんで。毎年毎年思い出すみたいな。うん。
はい。 はい。 あ、嬉しいですね。ああ、すごくいいと思います。そういうなんかね、付き合いを大切にされてる方っていうのはね。うんうんうん。
うん、そうですね。うん。 そうですね、うん。面白いです。今年、子供が入学したとか、今年家買ったとか、そういう話を <laughs> うん、聞くんで。うん。あ、そういえば、うん、ありました。そんなこと。ごごめんさい。そう、で、それぐらいです。うん。はい。うん。あの、うん、なんかあります？なんか。うん。
はい。 は！ ああ、かります。ありますよね、そういうのね。うんうんうんうん。はい。あ、いえいえ。とんでもないです。いや、すごい、いいいいお話ありがとうございます。そうすね、私ですか？そうですね。私、結構まあ、旅してるんですけど。まあ、オーストラリアネタですとオーストラリア、私、あの、コロナ前に、あの、行ったんですね。で、元々なんか、高校生の時にオーストラにいたんですけど。ただ、あの、なんかその、行きたいところがすごくあったんですけど、あの、私、地理感覚がなくてですね。<laughs> あの、ブリスベンにいたんですけど、あの、ええとですね、フィリップ島に行きたかったんです。で、まあ、あの、フェアリーペンギンってご存知ですか？あの、一番小さいそう、そうでそうです。それが見たくて。で、なんかその、まあ、当時、その、まあ、私が高校生時なんですけど。まあ、あの、ええと、ホストマザーに、あの、なんか「どこか行きたいとこある？なんか連れて行くよ」って言われたんで私はペンギンが見たいと言ったんですね。<laughs> そしたらね、さすがにちょっと遠 <laughs> 飛行そうなんですよ。私そん時に
うん。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 はいはい。 はいはい。 うん。 あ、はい。 うん。あの、ちっこいやつね。ううん。 うんが。 うん。 うん。 はい。 うん、うん、うん。 ああ、ど困ったね。<laughs> そうやね、島やもんね。うん。あそこそう、日帰りじゃ難しいんじゃなかったですか？な、夜夜でしょ、あの、ペンギン見るのは確か。うん。
うん、難しいと思います。 そうなんすよ、夜夜です。そうなんですよ。で、なんか、そうなんですよ。それで、それを私は思いがけなく言ったイメなんか、すごいその印象があるんですけど。その時に、あの、まあ、まだ16歳だったんですけど。なんかそれで、あの、いや、もう、遠すぎ「飛行機乗らないとだめだよ」って言われて。それで、その時はねそう、断念したんですけど、ずっともう、行きたいっていうのがあって。で、ようやくまあ、ちょっと念願叶ってというか、行ったんです。一人で行き行ってきました。いえいえいえ。そん、メルボルンから、そう、行きました、そこに。で、あの、ちょっと、まあ、周遊して、いろいろ行ったんですけど。あの、エアーズロックとかも行ってきたんですけど。はい、そこでそうなんですよ。で、まあはい。あ、いやいやいやいやいや、そんな。はい、どうぞ。うん。
うん。 うん。 うん。 はいはい。うん。 とかね。あ、そう。うん。 ぬう。 うん。 うん。 行った。<chuckles> つすごい、うん。ごうん、うん。 うん。 うん。 うん、うん。すね。うん。すごい。うん、こうどいごむあの、ごめん、ちょっと聞いていい？<chuckles> あの、あれ、んん。どう行った？エアーズロックまで。バス？
エアーズロックは、ええ、いえ、え、国内線で行きました。あの、はい、メルボルンから国内線のはい、あの、アリススプリングの方にあるんですけど。はい、そこに、はい、国内線でもう、飛んじゃいました。<laughs> いやいやいやいや。はい。あ、全然、大丈夫です。<laughs> はい。うん、そうですね、はい。いえ。
うん。 あ、国内線で。うん。 すあ、本当。すごい。うん。 うん。うん。 すごいね。行動力がね。よくもうなんか、怖いもの知らずっていうか。 うん。で、まあ、オーストラリアはほら、あの、安全じゃないですか。でもすごい、なんか、おかもしかして、お母様もなんか、そんな感じですか？もう、一回家出たら、しばらく帰ってこないとか。<chuckles>
はい。 母は、そんなことないんですけど。でも母の母の方が強者だと思います、私より。なんすご <laughs> 分かんないですけど。なんか母は、すごいすごいんですけど。なんか海外で、あの、そうですね、何回かまあ、一緒に旅をしたことがあるんですけどはい、そうですね。香港とかに行った時に、まあ、ね、あの、言葉が通じないじゃないですか。でも母は、なんかもう、行きたいところ、ち地図もこう、書いていて。あの、はい、観光センターでもらったやつ。で、そこに行きたいけど、なんか私は「え、中国語できないし、どうしようかな」みたいな感じで、なんか、迷ってた時あったんですよ。で、そのその時に、母が普通に日本語で訊いてて「分かったよ」とか言って <laughs> そう、めちゃめちゃ、どこ行っても日本語で通じる、みたいな。<laughs> かい。
おんなことない？うん。 やっぱ、強者の血引いてる？<laughs> うん。すううん。 うん。うん。 うん。あ、本当？お母さんだ。うん。 うん。 うん。 うん。うん。 うん、うん。うん。 あ、はい。うん。 うん。 <chuckles> うん、うん、うん、うん。 うん。 うん、すごいよね。<laughs> うん。 やっぱり強者なんだ。やっぱ血やね。<laughs> うん。
そう、すごいんすよすごいんですよ。だから母は私は、母までの度胸無いんですけど。でも、母はすごい、<laughs> 最強だと思って。そうなんですそうなんです。いそうそうなんですよ。いつもあ、いえいえ、とんでもないです。で、<chuckles> 何でしたっけあ、そうなんですよ。それで、私のあ、すいません、私のですね、すごく失敗談というか、もうボケなんですけど。あの、私、財布忘れたんですよ、日本に。<laughs> 本当に最悪ですよね、ちょっとね、ああ、って感じですよね。これちょっと長くなんで、長くなんであれなんすけど。<laughs> そうそう、そうですね。ね、まあ、そうなんですよ。それ、それもきっかけで、色んな出会いがありまして。そうなんですよね、あの
<laughs> うん。 すごいね。そっか。ああ、なあ、すいません、うん。腰を折って。はい。<chuckles> うん。 あそこまでな。で、あの、ペンギンうん。 はい。 うん。はいはい。 はあ？うん。ど <laughs> そうですね、ちょっとまだ、次回で聞きましょうか。そのうん、武勇伝のうん。 うん。 うん。そりゃ、そうでしょう。ちょっと、いうん。
そうなんですよ。色んな方に助けていただき <laughs> にしゅうかん旅しました。でも
うん、うん。でしょう？ え、何、クレジットカードとかは、あったんでしょ？
クレジットカード1枚あったんですけど、JCB で全く使えなくて。ではい、あの、ただ、たまたま空港でそれを気づいて。で、もうもう、あの、取りに行ってる暇はなくて。で、まあ、近くに私の、ええと、まあ、なんですかね、兄弟が住んでるので、お願いしたんですけど。はい、ちゃき怒られまして。もう自分ももう、行って来いと。もう届けられないと言われて。すごい迷った結果、あの、まあ、そうですね、JCB は使えないと CA さんに言われ、じゃあ、私どうするって思った時に、思いついたのが、その使えない、その、なんですかね、クレジットカードを、キャッシングができるだって思ったんすよ。はい。で、最大5万までしか下ろせないんですけど。2週間、5万と思ったんですけど、行きました。5万。あの、現金握りしめて。<chuckles> そう。<laughs> ついや、いけたんすよね、これが。もうほんとに。あ、お金余りました。ちょっとすごいね、エピソード色あるんですよ。うん、余りました。そうなんす。
はい。ううん。 あ、本当。うん。 うん。 うん。 お！うんうん。うん。うん。 うん。うん。 怒られる。<laughs> うん。 うん。 うん。 うん、はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、キャッシングできますね。うん。 ああ、できないんだ。<laughs> うん。 ええ。 コロナ前でしょ？だって。 え、すごい <chuckles> え、ごまんで余った？あ、え、え、すじょいシドニーは、すごい値上がりだったけど。あっちの方は値上がってない？メルボルンとかは。高いですよね？どこでもね。
はい。 メルボルン高いですよ。メルボルン、高いです高いです。メルボルンそうですね、私、結構、3都市ぐらい行ったので。そう、まあ、高いんですけど。まあ、これも人の出会いで、<laughs> サバイブした感じなんですよ。<laughs> あ、してないですしてないです。全く、してないですしてないです。
うん。 え。え。<laughs> うん。え、ヒッチハイクとかした？ してないのに？バス代払ってちゃんと。ええ、すご。
しはい、払いました。そうなんです。お金も借りてないです、誰にも。ただはい、素敵な出会いがいっぱいあったので、あの <laughs> なんか、乗り越えられたっていうのがあるんですよ。<laughs> ありがとうございます。もう
借りてなくて。 <laughs> 素敵すぎない？何、向こうの人に助けられた？日本人？
日本人、向こうの人、まあ、色んな人ですね。はい。行く先々で。いや、持ってましたね、ほんとに。<laughs> いや、そうなんですよ。もう恥ずかしい話なんですけど。そうなんですよ、そんなエピソードを持っます。うん。
いいろんな人。すごい、なんか持ってますよ。<chuckles> なんか持ってます、絶対。いやもう、普通5万であ、今であ、うん。 うん、だってごまんちゅったら、どっかのレストランで食べて1日食べたら、3回食べたら、なくなっちゃうような。ですよね。あ、またちょっと、聞かしてもらいますわ。ああ、むすます、うん。ありがとうございました。また、はい、お願いします。失礼します。
はい。普通、終わりますよね。そうなんですよ。そう。<laughs> はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。はい、またよろしくお願い致します。はい、失礼致します。